Allora ti volevo chiedere. Qual è l'aspetto, che ti appassiona davvero del tuo lavoro?
Ciao, allora, mhmm, innanzitutto, ehm, devo dirti che il mio lavoro che ho scelto di fare momentaneamente, è il primo, okay, che ehm, cioè è quello che diciamo ho fatto dopo che ho finito i miei studi e ed è stato un po' diciamo un po' l mhmm, un salto nel buio. Nel senso, non ho mai avuto le idee chiare di quello che a ehm, realmente, uhm, mi piace far nella vita, però, ehm, il diciamo che lavoro che sto facendo adesso, era uno dei delle possible stra delle possibili strade, che, ehm, insomma avrei voluto intraprendere. Io lavoro mhmm, praticamente faccio il commerciale, okay. Uhm, lavoro in un'azienda e, uhm, <smacks lips> e praticamente ho un portafoglio clienti da gestire. Uhm, ci son circa 150, 200. Sono ristoranti, pizzerie sì, uhm, a kebab, minimarket, eccetera. E il mio ruolo è quello di andare a, uhm, a vendere. In realtà, uhm, la scelta di questo di questa tipologia di lavoro, è nata un po', uhm, non ne realtà non è che ne è nata, ehm, u seguito un po' quello che faceva quello che fa mia mamma. Mia mamma lei, ehm, è uguale, lei fa la commerciale per un'azienda e fin da quando ero piccolo, uhm, lei ha sempre viaggiato il mondo, cioè 1 volta die dieci giorni su 30, quindi più o meno 1 settimana/10 giorni al mese, lei è sempre fuori. Fuori, mhmm
Okay. Okay. Ah, un bel numero. Okay. Okay. Okay, quindi diciamo che quest'aspetto del viaggio, è stata una cosa che ti ha un po' avvicinato a questo mondo?
Sì.